Exactement. Avant, comme je t'ai dit, j'étais un gros consommateur, dès que ça venait, dès que c'était tendance, je regardais, maintenant, je me connais mieux forcément. Donc, heu, je je filtre et de toute façon, on vit dans une ère avec, tu vois, Netflix, Amazon Prime et j'en passe, où en fait, tu es obligé de faire du tri, sinon tu t'en sors pas, il y a il y a trop il y a trop de produits.
Mmh mh. Ouais. Mais des mais mais du coup, est-ce que tu tu passes plus du temps sur une plateforme ou sur une autre?
Hem, non, pas vraiment, je je me renseigne en fait, il y a des fois, Netflix, ils vont réussir à me sortir 2-3 séries ou, heu, qui vont me, bah, qui vont me plaire, mais 80 % du catalogue, il est pas fait pour moi, soit je l'ai déjà vu ou soit je suis pas le public pour. Donc en fait, moi, c'est surtout les séries
Ouais. Tu veux dire qu'ils ont du mal à se renouveler?
Non, ils sont bons dans ce qu'ils font, mais je suis plus je me reconnais pas, heu, totalement dans c'est c'est très grand public, c'est moi, je suis, je vais pas dire que je suis un puriste, mais je suis très spécifique. Moi, je suis très par exemple, série HBO. HBO, je sais que
Mmh. Ah ouais, tu sais ce que tu veux, en fait, tu sais, tu vois, i c'est pas genre: «Je vais t cliquer sur une série au hasard, voir si ça me plait». C'est: «Moi, je vais regarder telle série parce que, heu, il y a, bah- comme tu disais- les acteurs et cetera qui m'intéressent».
Alors, ça peut être le cas, ça veut dire que des fois ça v je vais rien connaître de la série, ni l'acteur ni, et cetera, mais le pitch va me parler, le synopsis, mais par contre dès les 1res minutes, heu, si les acteurs, ils m'emballent pas, heu, je coupe, hein. P en fait, je suis très critique vis-à-vis des acteurs, si je ne te si je ne te crois pas, si je ne je n'y crois pas à ton histoire, je coupe court, je coupe je coupe court direct, même si le pitch était intéressant.
Ouais. Heu, si tu es pas convaincu, ouais. D'accord. Tu tu te dis pas: «Je laisse». Heu, Ouais, tu te dis pas: «Je laisse la chance à 1-2 épisodes» et non, du coup, heu, direct quoi.
Non. Non, non, je le vois tout de suite, je le vois tout de suite. Au début, je peux avoir un doute et du coup, je laisse, mais il y a des fois, je dis «non, mais, ce serait», ou c'est une scène, la 1re scène cliché, ou, heu, notamment, les films catastrophes. En fait, j'aime bien les films catastrophes, parce que je suis pas z exigeant, j'ai juste du bon ac bon acteur, le fait quand le monde s'écroule et cetera, une apoca une apocalypse, peu importe. Exactement, juste, heu, soit crédible, en fait. Et, heu, du coup je suis assez je suis assez sélectif et je suis et du coup, ça me permet de faire un filtre voilà de de pas tout regarder quoi.
Mmh mh. Ouais, qu'on y croit quoi, qu'on soit dedans quoi. Mmh. Mmh mh.